Oh, orang mau open PO kalau Kakak mau gitu ya, ah, wah wah wah wah wah, berarti emang emang udah tervalidasi mah enak ini. <chuckles>
Heeh, iya, iya. Gitu. Baik. eh, pinter dong, eh, s ki sombong. <laughs>
<laughs> Tapi diajarin juga nggak Kak ke anak-anak sekarang kayak, "Ah gini loh cara buatnya," gitu, "nanti kamu harus bisa." gitu, Wo iya lah.
Oh iya. Iya lah. Iya lah, mereka kan pada lihat dong aku cara bikin Iya, cuma tetep aja, katanya tetep aja enakan mama ah, nggak mau aku ah. <chuckles>
Ibunya bisa, masa anaknya nggak bisa, ya kan Kak? Iya itu kan beda, tangan yang mengaduknya itu beda loh, ada cintanya juga yang diletakkan di situ. Ya ya ya. Oke, ih seru banget kalau ngobrolin makanan nih Kak, makasih banget ya udah berbagi resep-resep keluarganya.
<chuckles> Nah, itu dia, betul betul, betul banget. <chuckles> Iya, bener, iya nant oke siap, siap oke, makasih.
Sama.

<tsk> Apa ya? Eee, aduh, lupa.
Betul. <chuckles>
<tsk> Jadi, eee, maksudnya kayak ini loh, Kak, eee, apa namanya itu, eee, semur juga kan, aku aku ngolah semur juga kan nggak bisa. Kalau mama dulu kan cuman masukin daging terus kasih air terus, eee, kecap, bawang, itu kan tutup gitu kan, itu justru jadi lama, itu hampir 1,5 jam, Kak.
Mhm, semur. Kecap. Mhm. Hmm, betul. Oh, sampai selama itu ya mengelolanya ya, Kak? Mhm. <chuckles> Oke.
Oh, gitu. Iya, kalau mama nih, nah aku mah punya teknik sendiri. Jadi si daging itu de kasih kecap, dikasih bawang goreng, merica dan segala macemnya dit langsung ditutup, nggak pake air, Kak.
Eee, apa tuh apa tuh? Mmm.